Правила, да, зачастую, как говорится. М. Поэтому это проблема, то есть, э, люди просто соглашаются.
Не, ну конечно, ну, н честно сказать, э, специально такие списки длиннющие и делают, чтоб вообще никто их нормально не хотел прочитать. Поэтому вот как раз таки говорят, самый вот так, я считаю, самый самый вкусный и полезный метод использования, вот, чатов GPT и всякого остального- это давать вот эту штуку и говорить: "Пожалуйста, найди мне чё-нибудь здесь такое, что, ну вот"
Мгм. Ну ну ну. Мгм. <chuckles> М-да.
на что мне <clears throat> стоит обратить внимание?
Есть такое. М-да. <chuckles> Это да это да, это очень хороший, кстати, метод. Я тоже так зачастую использую, как говорится, прежде чем что-то подписывать, на что-то соглашаться, да. Но, вот, знаете, даже зачастую, когда просто заходишь на какие-то сайты, сразу какие-то кукис да, то есть. И читать сидеть вот это 3 часа. Ой.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм.
Я просто хотел, там, какую-то 1 информацию, да, то есть, 1 какую-то вещь, э, а вы мне тут, э, ну, кукис какие-то.
Ну да, добро пожаловать в современный мир, как говорится. Добро пожаловать в современный мир. Всем нужны ваши данные и как бы даже как программист я прекрасно понимаю, зачем людям нужны данные, потому что это очень, э, ну такой, полуфабрикатный. Ну, давайте не будем так называть, назовем
Ужас. Мгм, мгм, м-да. Мгм. И вы программист? Мгм. Не, ну, это я я понимаю, ну, то есть, вы хорошо разбираетесь, да, то есть, э, а, вт в этой сфере, это интересно, на самом деле.